Mais, justement, quand tu dis que c'est pas facile, heu, c'est-à-dire que, toi aussi, tu ramènes du travail à la maison ou alors c'est parce que tu passes trop de temps au travail, en fait?
Bah, alors ça peut être un peu des 2, heu, parfois, ç ça m'arrive de rentrer, heu, assez tard, heu assez tard du bureau. Donc, c'est vrai que c'est vrai que ça favorise pas, heu, ben, un grand moment de vie perso parce qu'après, on est fatigué, on on va, on va pas éterniser la soirée, non plus. Et c'est vrai que ça m'arrive parfois, de de pouvoir rentrer, et retoucher un petit peu, heu, à à mon taf, heu, que ce soit, heu, bah, parfois répondre à des mails, heu, que j'ai pas eu le temps de traiter dans la journée ou parfois refaire le point sur certains trucs. Après, je je le fais vraiment je le faisais beaucoup au début
Ah ouais. Mmh. Ah, c'est sûr, ouais. Ouais Ah ouais, OK. Moui.
Heu, c'est vrai quand tu arrives dans un nouveau taf, heu, bah, tu as envie de bien faire les choses, de pouvoir a avoir une belle évolution aussi en interne. Hem, donc, c'est c'est vrai que ça peut être important. Maintenant, heu, j'essaye au maximum de de pouvoir, heu de pouvoir bien distinguer dis heu, faire la distinction entre ma vie pro et ma vie perso. Du coup voilà, de mettre une barrière. Et ça, je trouve aussi, ça passe par, heu, bah, le fait de, hem, de plus checker les mails, de de plus, heu, de de plus rentrer dans dans la vie pro, une fois que j'ai, voilà, j'ai franchi la la porte de chez moi. Parfois, ça m'arrive heu, dans les transports ou dans la voiture, de de checker un petit truc, heu, toujours, heu
Ouais, c'est ça, ouais. Tu as envie de de te sentir en vie et tout, ouais, bien sûr. Oui. Ouais. Ouais, tu mets une barrière, quoi. Enfin, tu tu essaies, en tous cas. Mouais. Mmh. Ouais. Ah ouais, dans les transports, aussi, des fois, tu, heu, tu tu travailles, heu, tu travailles un peu? Tu profites justement peut-être de ce ce moment-là? Ouais.
Ouais, ça m'arrive. Bah, le ouais, ça m'arrive le soir, heu, en rentrant de si, par exemple, je reçois un mail, bah, je vais checker le mail, je vais regarder un peu, heu, du coup, envoyer derrière un petit message, à g un de mes collègues, si on est sur un projet en commun. Heu voilà, mais j'essaye vraiment au moment où je suis rentré chez moi, de de pouvoir, heu, de pouvoir bien bien couper et surtout que je reste encore jeune. Donc je me dis que, heu, aujourd'hui, ça m ça n'en pâti pas trop sur ma vie, heu, perso, c'est mon choix, ça en pâti pas trop sur les autres. Mais c'est vrai que je pense que prendre des habitudes, heu heu, en étant jeune, de de bien, heu, faire la distinction des 2, bah, ça permet de rentrer dans une routine et et de mettre des choses en place qui vont rester plus tard.
Ouais. D'accord. Ton De tout couper, ouais. Ouais. Mmh, d'accord. Ouais. Ouais. Ouais. Ah oui, oui, le